J'aimerais te demander conseil pour, heu, s'excuser, heu, sincèrement après une dispute. Alors je m'excuse de base mais je veux dire la personne ne com a comprend pas que c'est sincère et heu, par rapport à ça, heu, du coup, heu, j'aimerais demander conseil. Et concernant du coup, ma petite histoire c'est le fait de entre guillemets heu, j'étais, bah, j'étais avec ma copine et heu, en fait à un moment genre heu, c'était un peu pendant Noël et heu, on va dire qu'elle me proposait, heu, d'aller, heu, voir sa famille faire le marché de Noël et cetera parce que c'était à Strasbourg et à Strasbourg il y a grand marché de Noël. En tout cas j'y ai jamais été mais elle me disait qu'il y a un grand marché de Noël et heu, pour le coup, heu, bah en fait, heu, on va dire que j'ai pe j'ai eu un imprévu, un imprévu par rapport à ma famille et cetera. De la famille qui était, heu, militaire donc on va dire que je les vois quand même pas souvent. Donc forcément on va dire j'ai priorisé le fait d'aller voir ma ma vraie entre guillemets «ma vraie famille» je veux dire, heu et du coup, heu, c'est vrai que, bah, je me suis excusé, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé plein
Ah oui. Ouais. Oui. D'accord. Oui.
presque tout qui est possible je pense, heu, sur la terre pour m'excuser. Mais c'est vrai que pour le coup, elle prend toujours mal, elle p elle pense que c'est pas sincère et donc c'est pour ça que je viens vers toi pour essayer de demander conseil ou même des astuces parce que, bah j'aimerais vraiment entre guillemets, «apaiser» heu, les tensions quoi.
A ah. Ouais, ouais, c'est normal, hein, de de te sentir mal par rapport à ça. Et en fait le le fait que ta copine justement, heu, ait l'impression que ce soit pas sincère, heu, c'est quelque chose qui doit te perturber parce que toi tu y vas vraiment de de de bon coeur, c'est sincère en fait, heu
Mmh mh. C'est çà, c'est ça, c'est ça. C'est j'y vais vraiment de bon coeur pour le coup. C'est vraiment sincère et en fait le fait que, en fait, elle y croit pas parce que, bah, forcément elle avait prévu des choses et cetera et je me suis dit: «Bah, bien sûr, heu, les les choses qu'elle avait prévues de façon, heu, financière» bah, j'ai je l'ai remboursée, hein, bien évidemment mais, heu, pour le coup, bah, en fait, heu, s elle s'en fichait que je la «rembourse» entre guillemets je veux dire elle c'est plus, heu, le moment qui est important ce qui est logique aussi. Mais ce que je veux dire, bah, j'ai tout essayé, heu, bah, pour en tout cas, que que ça crée le moins de tension possible et depuis, bah, elle elle pense que c'est toujours pas sincère alors que j'ai fait mon maximum quoi.
Oui. D'accord. Ah oui, d'accord, ouais, en plus toi tu montres ta bonne foi. Derrière, heu, voilà tu tu tu montres que c'est, heu, que c'est très sincère en fait, heu, qu'en plus tu tu l'as remboursée donc, heu, en fait tu fais tout ce qu'il faut, pour que ça ça ça marche bien, pour que se les tensions s'apaisent et elle, elle te répond quoi en général, heu? Est-ce qu'elle se braque tout de suite, elle te dit rien, elle tourne le dos ou alors e elle t'explique son ressenti? Comment ça se passe?
Mmh mh. Exactement. Mmh. Bah elle se braque parce qu'elle dit: «Heu, oui j'en avais parlé à ma famille et cete» moi aussi j'en avais parlé à ma famille que je devais aller la voir et tout mais forcément sa famille avait préparé, heu, on va dire les préparatifs le fait que je vienne et cetera donc forcément le fait que que j'annule p pas au dernier moment, mais je dirais, oui, quand même 5-6 jours avant donc forcément ils avaient en tête que j'allais arriver et cetera. Donc, heu, pour le coup, heu, bah, en fait c'est plutôt le fait, en fait, dès que j'en parle elle se braque parce qu'elle dit: «Ouais mais regarde ma famille ils étaient prêts à t'accueillir maintenant c'est un peu plus compliqué et cetera. Je sais même pas si on va pouvoir continuer et tout», donc, heu, je m'excuse j'essaie de faire le mieux possible, j'essaye je me dis d'essayer de re d'aller rencontrer sa famille et tout mais elle me dit: «Non c'est pas le moment» et tout et cetera. Donc pour le coup heu, et en fait que j'ai l'impression de m'excuser de toutes les manières possibles, heu, rien ne change et elle pense que ça va pas être sincère et cetera quoi.
Oui. Mmh, d'accord. Mmh. Mmh. Ah oui, d'accord et toi est-ce que tu envisages, heu, une solution en particulier justement pour, heu, bah, pour essayer de de de de lui faire entendre raison sur ta sincérité? Est-ce que tu as déjà pensé à ça?
Heu, ben, j'ai pensé à une te solution alors je sais pas si elles est viable et que c'est bon parce que, bah, je connais quand même son adresse et j'aurais aimé, heu, par exemple, on va dire sans sans son avis, aller voir sa famille pour le leur expliquer vraiment parce que forcément elle a dû en parler mais peut être mais peut-être de sa manière à elle donc forcément ils ont ils ont pas vu, on va dire, mon côté, on va dire, heu, bah, comment je lui ai expliqué donc heu, des fois, je me dis: «Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller la d'aller voir sa famille un peu dans son dos?» pour, heu, pouvoir, heu, entre guillemets que sa famille «comprenne» et peut-être qu'après je serai peut-être là avec sa famille en train en train de boire le thé et qu'on l'attendra à la maison et finalement tout tout ira bien, quoi, pour le coup.
Moui. Mmh. Mmh d'accord. Ah oui, bah, oui, ça c'est vraiment pas mal, hein, d'avoir pensé à ça donc c'est ce qui est bien, c'est que tu as déjà, heu heu, pensé à une solution, heu, pour, heu, apaiser les tensions et quand même rencontrer sa famille alors que, oui, bah, malheureusement, toi, tu pouvais pas parce que tu avais un imprévu donc, heu, c'est pas de ta faute, heu, donc voilà et je je sais que c'est pas évident mais heu, essaie de pas trop te sentir coupable parce que, voilà, toi, tu as fait ton possible, hein, heu, pour pour t'excuser sincèrement. Encore une fois, c'était un imprévu qui t'es tombé dessus et heu, ta ta famille, tu la vois pas beaucoup donc heu, c'est logique, en fait, que tu aies eu envie de la voir comme ça.
Mmh. Mmh. Mmh mh. Enfin, c'est surtout que, oui, en plus, vu qu'il soit à l'armée et tout, heu, on va dire que c'est pas souvent, heu, c'est c'est vraiment rare et du coup, bah, c'est vraiment parce que d'habitude je suis pas quelqu'un qui qui, on va dire, qui fait, heu, qui lâche, heu, des «des lapins» donc entre guillemets donc là, c'est vraiment que la famille, ben, vu que c'était la famille militaire alors un peu éloignée mais c'est quand même, heu, je sais que c'est compliqué pour qu'ils ont leurs jours et cetera, surtout à Noël et cetera donc heu, pour le coup, heu, bah, c'est vrai que là, je me suis permis de de pas de pas aller la voir mais c'était vraiment, heu, pas contre elle, quoi, pour le coup.
Bah, oui. Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr et bah, au-delà, heu, du fait, heu, de peut-être aller voir sa famille comme ça «sans son autorisation» en entre guillemets, hein, heu, ce qui est que qui est pas mal, hein, c'est vraiment c'est c'est une bonne solution après on pourra en voir d'autres derrière. Est-ce que tu penses pas que ce serait aussi pas mal de demander justement à un membre de ta famille, à toi, tu vois, heu, qui est militaire, de l'appeler ta copine pour lui exposer aussi, heu heu, la chose et lui dire qu'en fait comme ça, elle verra que c'est vraiment, heu, pas de ta faute et que toi tu es sincère?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Bah, le problème c'est que je me suis déjà posé cette question. Mais, on va dire, que ma famille qui est militaire, heu, sont pas aptes à des on va dire, comment dit expliquer ça? Heu, on va dire, qu'eux, ça existe vu que, dans leur métier, c'est un peu compliqué et cetera. Bah, eux, ça existe pas des embrouilles de couple. Je veux dire, on peut pas s'embrouiller pour si peu. Donc, forcément, je pense qu'en fait, si à elle, heu, lui parle pas mal mais il dit: «Ouais, mais c'est pas normal et tout». Lui va, bah, on on va dire, heu, la personne de ma famille va juste lui répondre de façon pas forcément correcte en disant: «Ouais, mais c'est c'est rien». Je veux dire, c'est juste 1 an. C'est juste 1 fois dans l'année, ça faisait, moi, ç moi, ça faisait plus de 10 ans que je les avais pas vu, hein. Donc, c'était vraiment, heu, ça faisait ne pas mal de temps et heu, et du coup, heu, en fait, je pense qu'il va lui parler tellement sèchement et sans vouloir le faire exprès qu'elle va le prendre mal et là, bah, là, ça être encore pire. C'est pour ça que, bah, même si j'y ai pensé, je me suis dit: «C'est peut-être pas une bonne idée».
Oui. Ah d'accord. Ah oui. D'accord. Oui. Mmh mh. D'accord. OK. Bah, déjà, tu y as pensé. Mais, oui, heu, tu tu connais bien ta famille donc heu, tu sais que c'est pas forcément la bonne chose à faire donc heu mais, au moins, voilà, tu y tu y as déjà pensé, donc c'est quand même positif et heu, est-ce que tu penses pas que ça pourrait être pas mal aussi d'inviter, heu, sa famille, heu, chez toi pour le dîner ou pour un thé? Donc tu vois, pour, heu, passer du moment, heu, ensemble et montrer ta bonne foi. Justement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable?
Mmh. Exactement. Hein, ça pourrait être envisageable, mais vu que du coup, j'ai pas reparlé à sa famille depuis qu'il y a eu cette petite incident parce qu'en fait, je me vois mal, en fait, quand j'aille lui parler à la quand j'ai rencontré sa famille, c'était aussi, avec son accord, bien évidemment, donc là, le fait qu'en fait, heu, bah, elle veut vraiment pas que j'aille voir sa famille et tout, bah, du coup, soit j'y vais sou soit j'y vais entre guillemets «en en discret» et cetera, mais les inviter et qu'ils viennent un peu par surprise, je pense qu'elle va pas forcément bien le prendre et j'ai pas non plus envie de ça, cr crée une autre dispute, heu, on va dire, en continu, quoi.
Oui. Mmh. D'accord. OK donc heu, bah, encore, ça part, heu ça part de très bonnes intentions de ta part, donc ça, c'est déjà très positif et du coup, est-ce que tu pourrais lui en parler à elle? Tu sais, heu, lui dire: «Bah, voilà, écoute, heu, pour prouver ma bonne foi, que j'ai envie de rencontrer ta famille et que, voilà, la dernière fois où je t'ai mis un lapin, c'était vraiment exceptionnel parce que c'est quelque chose qui m'est tombé dessus sans prévenir». Est-ce que tu penses que ça pourrait être, heu, viable, heu, et louable et jouable surtout, heu, de lui parler de ça? De lui dire: «Écoute, moi, j'ai envie d'inviter ta famille à manger ou pour prendre le thé, heu heu, chez moi et je veux je j'ai j'ai besoin de ton accord». Tu penses qu'elle pourrait bien le prendre?
Mmh. Heu, bah, j'ai pas vraiment réfléchi à la question mais je pense qu'il y a pour de toute façon le fait que, en tout cas que moi j'essaye d'arranger les choses avec sa famille, je pense qu'elle peut que bien le prendre. Est-ce que après elle va accepter? Ça, c'est une autre histoire aussi, mais en tout cas je pense que ça peut partir, heu, du b on va dire d'un bon sens, le fait que enf en tout cas elle voit que j'essaye de tout faire surtout pour, heu pour on va dire vraiment, heu, on va dire apaiser les tensions et cetera. Même s'il y a eu ça, c'est vrai que je me laisse pas aller en disant: «Ah bah, c'est pas grave elle a juste elle va juste s'apaiser tout seul, c c tout seul. C'est vrai que bah, j'essaye en tout cas de de de réparer la confiance qu'elle a pu perdre parce que forcément l'apprendre c'est pas forcément, heu, agréable surtout en période de Noël, en période de fêtes et donc heu, pour le coup ouais, je peux essayer en tout cas v parce qu'elle verra que, bah je pars du bon côté, je pars d'un bon sens quoi, d'un bon sentiment en tout cas.
Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais bien sûr. C'est ça et ça et faut enfin je pense qu'elle va le voir, heu, que que voilà que toi toi tu é tu étais sincère et que tu veux justement apaiser les choses et hem, toi tu espères quoi en fait, heu, par rapport à ta copine, heu heu, maintenant? Heu, tu tu as envie qu'elle, heu, qu'elle comprenne vraiment, heu, ce que que que tu es sincère? Ou alors tu te dis heu: «Ben en fait, heu, je», <chuckles> tu es un peu dans une impasse là du coup, heu, tu sais pas trop comment réagir?
Mmh. Bah, c'est vrai que je le je lui ai pas forcément dit que ma famille ça faisait plus de 10 ans que je les avais pas vus. Donc, heu, je devrais peut-être lui dire pour qu'elle comprenne aussi. Mais mon but moi c'est qu'après la dispute, heu, justement il y a plus de parce que c'est vrai que des fois ça em bon, on est on est quand même, heu, ensemble et cetera, mais des fois ça arrive que des fois il y a un petit embrouille et des fois «elle rappelle ça» entre guillemets et donc ça fait un peu le retour, heu, «le retour du tapis» entre guillemets. Donc pour le coup, heu, moi j j'avais vraiment envie qu'en fait cette histoire soit vraiment effacée de nos têtes, et que vraiment juste pour revede tout redevienne comme avant et qu'il y a pas de problème, et puis que voilà le Noël qui arrive, sans doute, je vais essayer de le faire avec eux, et en plus faudrait j'essaierai de lui faire comprendre que moi aussi du coup, si je fais Noël avec eux, je vais pas faire forcément Noël avec ma famille, donc, heu, c'est quand même un choix aussi. Donc, heu, c'est vrai que je devrais essayer de lui faire comprendre et pas non plus, heu, accepter on va dire, heu, accepter tout et n'importe quoi. Je j faudrait que je lui fasse comprendre que, oui, heu, c'est bon, c'est c'est important pour toi, je comprends, d'être en famille, mais moi du coup je je «je m'enlève de ma famille pour être avec toi» quoi entre guillemets, pour être dans ta famille quoi, aussi.
Ah. Oui. Mmh. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est vrai. Ça c'est une très bonne idée justement de mettre, heu, voilà des la perspective que toi si tu fais Noël avec eux, et bah oui, tu tu vas te priver de ta famille, donc c'est quand même un geste fort hein et est-ce que tu as déjà pensé, par exemple hein, un truc, heu, qu'on ne fait plus maintenant du tout, et mais qui marche hein, encore hein, c'est d'écrire, de lui écrire une petite lettre. Tu sais avec tout ce que tu ressens avec, heu, tout ce que tu veux améliorer, heu, avec elle, avec aussi peut-être, heu, lui exposer que, bah, avec des mots bien choisis, parce que c'est vrai que quand on parle des fois il y a des mots qui sont plus forts que d'autres, qu'on a pas forcément envie de dire, mais ça sort tout seul. Alors que par écrit, on peut plus facilement, tu sais exposer ses idées calmement, avec des mots bien choisis.
Mmh. Mmh. Heu Mmh. Alors c'est vrai que je devrais y penser, puis surtout qu'en plus je suis quand même assez à l'aise, je fais de l'origami. Donc, heu, c'est vrai que je fais, heu, je sais pas si tu as déjà regardé la série Prison Break, mais j'arrive à faire les petites cocottes en papier, heu, de la série et c'est vrai que je devrais en tout cas essayer de faire ça, et en tout cas prendre le temps d'écrire et le fait de de faire un petit, heu, un petit objet ou un petit animal, heu, en origami ça pourrait être pas mal pour le coup je pense.
Mmh ah. Oui. Ouais, en plus oui. C'est ça, oui, oui, et c'est vrai que j'ai j'avais pas pensé du tout. En même temps je savais pas que tu que tu es tu étais que tu es doué en faisant des des origamis. Donc oui, alors écrire, heu, voilà ce que tu ce que tu ressens, tes pensées, tes excuses et tout ça par écrit, avec des bons mots, et puis, heu, derrière, oui pourquoi pas, heu, faire une petite, heu, un petit animal ou une petite, heu, une petite, heu, créa création en en en en origami. Ça peut être, heu, encore un un plus et heu et ça pourrait lui plaire. Donc ouais, pourquoi même mettre ça en place et heu et si ça ne marche pas, heu, aller directement comme tu as dit tout à l'heure, aller voir sa famille, heu, en emportant un petit une petit un petit cadeau tu vois, une petit boite de chocolat, un truc comme ça ça, ça fait toujours plaisir et puis en t'excusant sincèrement devant eux, tu seras, je pense, vraiment accepté assez rapidement avec ce genre de geste.
OK. Mmh. OK. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas de ton soutien. J'ai j'apprécie tes conseils, je vais essayer de les mettre en pratique, surtout bah du coup par l'origami, parce que c'est quand même quelque chose de plutôt simple, et après ouais, je vais essayer, en tout cas, de voir pour que ça fa ah on va dire que je sois «accepté» entre guillemets, heu, qu'il y ai l'excuse soit vraiment sincère quoi, qu'ils la qu'elle la prenne vraiment sincèrement.
Oui. Et bah oui, bah, je te souhaite le meilleur et tu as tu as tous les outils pour réussir. Bon courage à toi.